Allora, li ho fatti con la testa che un diciannovenne poteva fare. Quindi diciamo che sai
<chuckles> Okay, okay.
io poi ero anche un ragazzo molto semplice, cioè, io mi ricordo, non chiedevo neanche la paghetta ai miei genitori, cioè ma mi ricordo che banalmente tutti i natali mia nonna magari mi faceva 50 € di paghetta e io li utilizzavo per, non lo so, prendermi i parastinchi nuovi piuttosto che un pallone nuovo da tenere a casa e giocarci. Ecco magari usavo le paghette du di 2 mie nonne che arrivavano magari a 100 €, mi prendevo un paio di scarpe nuove da calcio, ecco. Ehm, n io non son mai stato un ragazzo materialista, non mi ha mai interessato queste cose, quindi già non avendo una propensione tra virgolette, ad una mente economica, ho detto: "Guarda eh, tra questi 2 stipen"
Mh-mh. Certo. Quin <chuckles> Continuiamo a seguire l l il cuore e non e non il denaro quindi.
Sì diciamo che poi sai anche alcuni consigli dei miei genitori, soprattutto di mio papà, che mi ricordo lui veniva da una famiglia, ecco, normale, però essendo altri tempi, magari giravano meno soldi, mi ricordo che lui mi disse che quando era giovane lui giocava a calcio, però poi crescendo, visto che comunque era alto, aveva magari un piede importante per l'epoca, smise di giocare tipo a sedici anni perché i suoi genitori non avevano soldi per comprargli gli scarpini, allora da lì
Erto. E quindi bisogna andare a lavoro. Eh, sì.
Esatto, da lì poi magari e mi ha fatto aprire gli o
Ma, mhmm, volevo chiederti mhmm, volevo chiederti, ehm, g r ri di volevo chiederti di ritornare un attimo a quel diciannovenne. C'è stato magari un momento, una volta scelta l'altra strada, di in cui hai rimuginato un pochino su e hai detto: "Mhmm, forse era meglio fare l'altro, forse era meglio andare in banca."